والله بُص يعني حصلت فعلًا، بس يعني الكلام ده ما كانش ما كانش يعني قديم، فاهم قصدي؟ قصدي ما كانش قديم إيه! ما كانش جديد يعني، ما كانش على جامعة أو كده، لأ لإن أنا كنت متفوّق شوية في الجامعة الحمد لله يعني، الكلام ده كان في الثانوية آه، آه، كانت ك قديمة شوية، يعني هي كانت في الثانوية، كان في مادة كده شِلتها وحرفيًا يعني اتعمل لي حوارات يعني، والحمد بس الحمد لله عدّيت منها يعني، أنا عدّيت منها، بس يعني شوية حاجات كده.
آه. إمم. يعني قصة قديمة يعني. آه. إمم. فده كانت مادة إيه دي؟
آه دي كانت مادة هندسة، يعني دي كانت مادة هندسة، دي كانت مادة هندسة، كان في تانية ثانوي، آه، في تانية ثانوي تقريبًا آه، آه تانية ثانوي، وحرفيًا عارف أنت اللي هو أصلًا يعني أنا شِلت الم هندسة وما تسألنيش إزاي أنا دخلت علمي رياضة، يعني وما تسألنيش إزاي <giggles>
آه. جميل إمم. آه. يعني أنت داخل علمي رياضة وشِلت هندسة؟
آه ما تسألنيش إزاي يعني، بس ده كان بسبب إن الد المدرس نفْسُه اللي كان بيدرس لنا، كنت باخد معاه درس خصوصي الصراحة، آآ، كان هو اللي حاببني في الرياضة نفْسَها، خلّاني أخش يعني، الحمد لله.
<chuckles> إمم. آه. طَب المادة دي يعني شِلتها إزاي، يعني أنت كنت بت بتذاكر و وشِلتها غصب عنّك والّا كان في مثلًا موضوع شخصي أو حاجة زي كده حصلت معاك؟
هو والله بُص هو أنا أصلًا طول ال يعني طول أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي ما كنتش باذاكر يعني، حتى لمّا دخلت علمي رياضة برضه، ما ما ذاكرتش، أنا يعني كنت فاشل كنت فاشل حرفيًا، بس برضه إيه، عارف أنت اللي عوضت آه، آه بس عوضتها في الكليّة، فالمادة دي لأ المادة دي رُغم إن أنا يعني رُغم إن أنا كده ما ذاكرتش، بس أنا كنت باعتمد على فَهلوة دماغي، زي ما بيقولوا كده يعني، اللي هو عارف أنت اللي هو بتقول إيه
آه. مُعترف بكده يع إمم. إمم، مش مُعتمد على الحاجة اللي أنت بت بتدرسها يعني.
آه ما باجتهدش، يعني أنا كنت باعتمد بقى إن أنا باخد المعلومة، بارُوح أحضَر م باعوض، أرُوح أحضر مثلًا ال الحصة أنت فاهم؟ واعتمد بقى على المعلومة اللي أنا خدتها منها، ما ارُوحش أذاكر، ما ارُوحش أطبّق، ما اروحش أعمل أي حاجة، فده كان سبب إن أنا فشلت فيه. آه، آه، آه كنت مُعتمد على زي ما بيقول إيه، مُعتمد على دماغي، كنت شايف نفْسِي، عارف أنت اللي هو إيه، أنا ذكي ف مش هاذاكر.
إمم. آه. لأ أنت مُعتمد بس على اللي شُفته يعني. إمم. م مش محتاج ال الدراسة يعني. آه.
فده كان غباء في حد ذاته يعني وما اكدبش عليك يعني <laughs>
عادي، طَب أنت إمتى حسّيت إن يعني إمتى حسّيت بالفشل ده واللي هو، آآ، إمتى حسّيت إن أنا وصلت لمرحلة اللي أنا أقدر أقول اللي أنا فعلًا لأ، أنا أنا فشلت في دَوّة أو أنا فاشل في حاجة زي كده، إمتى حسّيت بالشعور ده؟
هاقول لك أقول لك حاجة، أنا وقتها، يعني وقت لمّا شِلت المادة نفْسَها، أقسم بالله ما كانش فارق م ما كانش فارق معايا، يعني عارف أنت اللي هو أنا كان عندي تبلُّد مشاعر، بطريقة غريبة أوي، ما كانش فارق معايا اللي هو أنا عادي شِلت مادة، أنت فاهم؟ بس لمّا قعدت فكّرت فيها بعدها بفترة، قُلت أنا إزاي أصلًا كنت كده؟! يعني أنا إزاي كنت حاسس بكده؟! لأ أنا المفروض كنت أحس بالفشل؛ عشان أحاول إن أنا أنجح، عارف أنت، أنا ج دي ج
آه. آه. يعني أنت في الأول أصلًا ما كانش فارق معاك؟

هاقول لك بس هي الفكرة فاهم، تعالَ بس نرجع كده الأول ثانية، اللي هو إيه، اللي هو أصلًا أنا اتعاملت مع ال مع ال مع الفكرة نفسها إزاي، زي ما قُلت لك أنا الفكرة إن أنا اتعاملت معاها بالطريقة دي، بإن أنا كنت مِطَنِّش في البداية، بعد كده اتعاملت مع الفشل نفسُه، الفشل الدِّراسي نفسُه، إن أنا بقيت لأ، أنا مش عايز إن أنا أفشل دراسيًّا، أنا عايز إن أنا أنجح، يعني حتى الثانوية، أنا ما كُنتش باذاكر فاهم، أنا ما كُنتش باذاكر في ثانوية عامة، يعني آآ استفدت من تانية ثانوي، إن أنا ما كُنتش باذاكر في ثانوية عامة، فقُلت إيه فقُلت لأ، أنا مش هاكرَّر أنا عايز أنجح، يعني حتى لو أنا ما باذاكرش، أنا عايز أنجح يعني أنت فاهم، أنا عايز أنجح بأي طريقة، مش عايز اللي هو أفشل، مش عايز أشيل مادّة تاني، يعني أنا عارف آه، مش عايز أحِسّ الإحساس ده تاني، مش عايز أحِسّ إن أنا عارف أنت اللي هو إيه، أنت قُليّل شوية، فأنا مش عايز أحِسّ إن أنا قُليّل أو أقلّ من غيري، طب ما أنا عندي دماغ زى باقي الناس يعني، يعني ليه بقى ما أحاولش أتعامل مع الفشل أو أتحاول أتحاول أتعامل مع الموضوع نفسُه لأ، يا باشا أتعامل وأعدِّي حتى لو هانجح، مش مُهم أخُشّ إيه بعد كده، بس المُهم إن أنا أكون إيه نجحت، لإن زي ما قُلت لك في الأول والآخر مش هي اللي بتحدِّد دماغي، ومش هي اللي بتحدِّد مستوى ذكائي، وهي مش هتحدِّد أنا إيه أنت فاهم، بس ف الفكرة في كده، آآ نرجع برضه للسؤال آآ كُنّا بنقول
إمم. مضبوط. أوكي. صحيح. إحساسك وشغفك يعني. إمم. صحيح. لا مضبوط. صح. إمم. آه، نظمت بقى ال نظمت الدنيا دي بقى إزاي في ال في الكُلِّيَّة؟ يعني أنت في الثانوية ما كانش فارق معاك، طب أنت دلوقتي في الكُلِّيَّة بتقول إنك تفوَّقت ونجحت و <tsk> ف آآ إزاي إزاي؟
آه. هاقول لك، هي جات هي جات بسبب إن أنا كنت باحب القراءة، وجالي مهارة زيادة كده عن المهارات اللي عندي، إن أنا بقيت أحب القراءة، ف بدأت إن أنا أهتم بالقراءة فحرفيًا بقيت باذاكر كُتب الجامعة، يعني شوف بقى كُتب الجامعة يعني أنا أصلًا كُلِّيَّة حُقوق، فحرفيًا الكُتب عندنا صعبة، فبقيت اذاكر بقى كُلِّية الجامعة، من من كُتب الجامعة، بقيت اذاكر كُتب الجا الدكاترة، حتى أصحابي أصلًا كانوا يستغربوا في الجامعة اللي هو أنت إزاي يا ابني بتذاكر من الكُتُب، هو في حد بيذاكر من الكُتُب، هُم كانوا بيعتمدوا آه، هُم كانوا بيعتمدوا على أنت فاهم مَلازِم، يعني هُم كانوا بيعتمدوا على مَلازِم والله، أنا لأ، أنا يا باشا أنا كُتُب جامعة، أنا مش هاذاكر حاجة غير جامعة يعني، مش ه ده أهم حاجة بالنسبة لي، كُتُب الجامعة لإن هي اللي بتيجي فيها التفاصيل، وهي اللي بتيجي فيها ال فيها ال فيها المُلخّص، مش مش مُلخّص هو اللي بيفيدني قصدي لأ، بتيجي فيها ال الكَمّ نفسُه، لإن أنا باذاكر وباستفاد في نفس الوقت، أصل أنا هاطلع من الكُلِّيَّة
جميل. آه. إمم. الناس استغربتك أصلًا. <laughs> آه. إمم. إمم. إمم. بتبقى يعني بتبقى شاملة كُلّ حاجة يعني.